Emm, yani ben kendi adıma konuşabilirim bu konuda. Bin emm, ben şeyi biliyorum, başka bir kültürden olan b bu arada şey deneyimim olmadı benim, yani, hani, farklı bir kültürden ay biriyle aynı evde yaşama, daha yakın bir ilişki yaşama filan gibi. Öyle bir şeyim olmadı. Dolayısıyla, hani, biraz, eee, afaki konuşacağım şu anda. Hani, kendi nasıl o hissederim gibi konuşacağım. Bana şey gibi geliyor sanki insan farklı bir kültürden biriyle, eee, daha yakın bir ilişki yaşadığında biraz daha, emm kendi kültüründen birinin yaptığı şeyleri biraz daha hoş görür gibi geliyor bana. Çünkü yani, hani, yaptığı sa senin için sıkıntı olabilecek şeyleri sanki biraz daha böyle şey gibi düşünebilirsin, hani, onun kültürüyle ilgili bir şey gibi düşünebilirsin gibi geliyor. Senin böyle bir deneyimin oldu mu?
Hıh. Hı hı. Anladım. Tabii buyur. Hı hı. A anladım. Hı hı. Tabii, tabii bağdaştırabilirsin aslında bir noktada. Şöyle, <chuckles> çok doğ iyi bir yere parmak bastın. Eee, benim son 2 duygusal ilişkim, son 2 kız arkadaşım da farklı millettendi. Yani birincisi şöyle, eee, empati yeteneğim bayağı gelişti. Çünkü bahsettiğin noktaya tamamen katılıyorum. Biraz daha alttan alma ya da yapılan bir yanlışı ya da olumsuzluğu, ya bunun kültüründe ya bunun kültüründe böyle değil de a anlamaya çalışmada etkili oldu. Mesela ş şey örneğini vereyim: Eee, genelde, eee şu an Polonya'dayım. Polonyalı kız arkadaşlarım direkt çok, eee, düşünmeden söyleyebiliyorlardı. Yani ne hissediyorlarsa, o an ne düşünüyorlarsa çat diye söylüyorlardı. Bu bizim hani kültürümüzde biraz duygusal etki yaratıyor, kırılıyoruz vs. karşıdaki. Ama bunlarda da mantık ön planda ve burada ben ne kazandım? Sabır, esneklik vs. kazandım yani. Bir de benim de kendimi ifade etme şeklim değişti. Şeyi fark ettim: Ben de yarın öbür gün Türkiye'ye gittiğimde arkadaşlarımla öyle konuşmaya başladım. Yani direkt çat çat çat onu söylemeye başladım.
<chuckles> Hı hı, hı hı. Anladım. Çok güzel. Hı hı. Anlamaya çalışma, değil mi? Hı hı. Anladım. Hı hı. Hımm. Anladım, anladım. Biz biraz yandan konuşuruz. Evet, hani. Hı hı, hı hı. Anladım. <chuckles> Çok iyiymiş. Güzel. Güzel. Ama